In questo caso, ehm, qual è stato magari un un tuo primo passo concreto che hai fatto? Magari c'era stata anche un'occasione particolare, non lo so, ehm
Sì, in realtà ne son state son state diverse occasioni ravvicinate, uhm, però non sono state s mhmm, soltanto le occasioni quanto, uhm, i soggetti, nel senso che, eh, in un periodo relativamente ravvicinato, uhm, praticamente, mhmm, quasi, insomma 3 dei miei migliori amici che avevano comunque la la particolarità di essere 3 perso tr 3 migliori amici, insomma, di di gruppi diversi, nel senso che tra di loro neanche si conoscevano, nel senso, così si toglie l'elemento magari la si son messi d'accordo, no, ehm, parlando appunto del insomma, io son s comunque sempre stata molto introspettiva eccetera, quindi facendo discorsi con loro del di cosa mi sarebbe piaciuto cambiare di me stessa, di come io mi percepivo eccetera, ehm, tutti e 3 mi avevano fatto notare questa cosa che, insomma, io avevo tante qualità eccetera come tutti, però la cosa, insomma, che in qualche modo un po' mi fregava era il fatto che, uhm, molto spesso, uhm, appunto avevo questo atteggiamento molto egocentrico, molto, uhm che che in qualche modo comunque poi andava a rovinare le relazioni, perché chiaramente nella relazione si dà e si riceve, no, se se tu sei in una relazione, insomma, d'amicizia eccetera, dove l'altra persona è sempre lì che ti chiede attenzioni, che ti chiede di essere capita, che ti chiede, insomma di, uhm, ecco di capirla, dopo un po', insomma, l la corda si spezza perché tu dici: "Io per quanto possa volerti bene a me, insomma, cosa me ne viene?"

Esatto. Quindi, ehm, magari diventerai sempre più altruista, forse, è proprio un cambiamento a a 360 gradi. E
Sì, sì, sì. Me lo s Sì, io me lo auguro, in realtà guarda, secondo me non è che si diventa più altruisti, ma insomma, l'altruismo è già in è già dentro te. Semplicemente, ci si concede di essere di dimostrarlo di più, no? Di farsi vedere davvero per quello che si è, senza, ehm, avere il timore di essere giudicati, ehm perché sai secondo me quello che a me frenava non era il fatto di essere giudicata una persona debole eccetera, perché poi comunque, uhm, in realtà, uhm, so bene quali sono i miei valori eccetera, era più il fatto che magari gli altri si potessero, ehm, approfittare di quel lato, no? Ehm e quindi questo timore mi rendeva, ehm, l'opposto.
Diverso in effetti. uno scudo.